เออ อย่างงี้ เอ่อ ต้องใช้อย่างงี้ครับ ว่าเรา เราต้องใช้บางจังหวะดีกว่า เวลาที่เราอยากจะเริ่มคุยกับคนใหม่ ๆ เนาะ แล้วเรา แต่ก่อนน่ะครับ ผมเคยเข้าใจว่า เอ่อ หน้าที่ของ ของการที่เราจะไปเริ่ม เริ่ม ม เริ่มหาเพื่อนใหม่อย่างงี้แล้วกัน เราต้องแบบฟังเป็นหลักนะ ห้ามเล่าเรื่องของเราอะเยอะ เดี๋ยวแบบอีกฝ่ายจะเบื่อ แต่จากประสบการณ์ที่ เรา เราเรียกว่าไงดี ใช้ ใช้คำ เรา เราผ่านคนมาเยอะ อุ๊ย! ใช้คำนี้ดูแปลก ๆ เรา เราพูดคุยกับคนมาเยอะ เออ ใช่ แล้วก็เรามีการเก็บประสบการณ์เนาะ และประสบการณ์ที่ผมคุยมาครับ มันก็สอนผมว่า เอ่อ ตัวเราอะต้องเล่าให้เขาเห็นภาพว่าเราอะเป็นใครนิดหนึ่ง ไม่งั้นบรรยากาศมันก็ดูจะแข็งอะครับ คือการพูดคุยกันเนาะ มันไม่ได้เป็นการแบบสัมภาษณ์งานอะ ที่ต้องแบบเกิดการถามอยู่ฝ่ายเดียว แล้วก็ตอบ ถามคำตอบคำอะครับ เออ
อืม อืม อืม อา อ๋อ อ อืม <laughs> เราแบบว่า อ่า ต้องมีการพูดคุยเยอะ อืม อืม อา อืม อือ อา แสดงว่าเราก็ต้องมีการแบบว่า อา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องงาน หรือว่าเรื่องอะไรที่ละเอียดมาก ๆ อะ เราก็ควรที่จะเริ่มด้วยแบบสบาย ๆ เนาะ ไม่ได้แบบว่าพุ่งเข้าไปเยอะเลย ไม่งั้นน่ะมันก็จะไม่ ไม่คิวแล้ว ไม่จอยแล้ว บรรยากาศมันจะเริ่มเป็นการแข็ง ๆ ทื่อ ๆ เนาะ ควรจะ ร ดูเชิงก่อน แล้วก็เริ่มไม่ถูกทาง
ถูกต้องครับ อืม ๆ ถูกต้องครับ เออ ถูกต้องครับ คือต้องใช้จังหวะแบบวางใจ แต่ไม่พยายามจนเกินไป อา ผมก็เคยมีครั้งหนึ่งครับ ที่เคยเป็นเหตุการณ์ผิดพลาดอย่างหนึ่ง
อืม อา ได้ค่ะ เล่าได้เลย